Heu, <blows air> pas tant que ça, non. Honnêtement, c'était assez, heu, c'était assez attendu comme saveur. Enfin, j'ai pas été très étonnée, à ce niveau là. Heu, bon après, moi, j'ai j'aime beaucoup, heu, la nourriture, heu, asiatique en général et chinoise en particulier, donc, heu, c'est vrai que, ça m'a pas non plus trop, trop surprise. Mais c'est vrai que j'ai pas j'ai pas énormément exploré non plus la nourriture. Je pense que je voulais pas, heu, m'attirer de soucis, heu, d'ordre digestif, par exemple. <chuckles> Donc je pense que j'ai vraiment limité
Non. Non. D'accord. Oui, oui, il y avait forcément et et et peu de temps. Est-ce que tu as aussi pris le temps, peut-être, de regarder, heu, les heu, les tenues vestimentaires? Est-ce que le style des des jeunes et des moins jeunes en Chine est différent des jeunes et des moins jeunes que tu connais en Europe? Auxquels tu es habituée, du coup.
Alors ça, pour le coup, j'ai pas du tout remarqué, heu, de de différence. Alors, il y avait peut-être une une une, heu heu heu, une sorte d'uniformisation, je dirais. Heu, les gens s'habillaient, peut-être, un peu s plus simplement que qu'en Europe, où il peut y avoir parfois des looks un peu extravagants et cetera. Avec un souci, vraiment, de la mode et tout. Là, il y avait peut-être un côté plus simple, je pense. Heu, heu, ouais, les gens avaient des vêtements assez sobres, heu, ça m'a pas, voilà, ça m'a pas spécialement marqué. Il y a une chose, par contre, qui m'a vraiment marqué, <laughs> vraiment fort, c'est que les gens fument énormément, c'est assez hallucinant. C'est-à-dire que tou quasiment, heu, alors peut-être pas tous les gens que je croisais, ce serait exagéré de dire ça, mais il y a vraiment une proportion énorme des gens que je croisais, qui qui avaient, heu, une cigarette à la bouche quoi, et qui qui fumaient et et j'ai l'impression que c'était tout le temps autour de moi, des gens qui fumaient, quoi, c'était heu, ça, c'était assez impressionnant.
D'accord. Ah oui, oui, ou Est-ce que ça, c'est un comportement qui, heu c'est un comportement qui, heu, q qui est valable pour les heu pour autant pour les hommes que pour les femmes, ou plutôt, heu, masculin?